Kennst du das Problem, dass du dir mal Gewohnheiten angeschafft hast, die ziemlich cool waren, beispielsweise jeden Tag 'n bisschen was zu lesen oder mal spazieren zu gehen oder sich mal auf sich zu konzentrieren, aber irgendwie nach 'ner gewissen Zeit, äh, merkst du einfach, dass du das nicht mehr machst und dass du die Gewohnheiten schleifen lässt und die irgendwie in den Hintergrund geraten? Äh, vielleicht kannst du mir bei dem Problem helfen.
Ja, gerne. Ah, ich schaue, was ich dir dir als Input geben kann. Äh, hast du denn da, ge geht das speziell waren das schon die beiden Gewohnheiten? Oder hast du da ein ges konkretes Beispiel, wo du sagst: „Das bewegt mich eigentlich am meisten, das hätte ich gerne verändert?“
Ja, das waren jetzt die ersten beiden, die mir auf die Schnelle eingefallen sind. Aber das sind dann doch 'n paar mehr, die ich dann schon mal probiert habe zu ändern. Beispielsweise habe ich auch mal mit dem Sport angefangen, war dann wirklich regelmäßig im Fitnessstudio. Und jetzt ja jetzt ist das nicht mehr so häufig wie früher, sage ich mal. Oder ähm, ja früher aufstehen einfach jeden Tag, dass ich dann so gegen 8 oder gegen 7 wach bin, statt irgendwie dann, äh, 9 oder um 10. Das ist dann auch eine Gewohnheit, die mir echt schwer gefallen ist, die ich mal hinbekommen habe, aber jetzt mittlerweile, ja, eher schleifen gelassen habe.
Und was hat sich seit damals verändert? Also vielleicht auch an den Rahmenbedingungen? Also, musstest du vielleicht damals aufstehen, weil, ne zum Beispiel feste Arbeitszeiten oder, äh, so Dinge. Also, was hat sich da an diesem möglicherweise im Außen verändert?
Ja. Also, ich hatte das Glück, sage ich mal, <chuckles> dass ich nie zu festen Uhrzeiten aufstehen musste in meinen bisherigen Jobs. Also, das waren alles Berufe, die, ähm bei dem ich mir immer alles frei einteilen konnte, so wann ich arbeite eigentlich und, ähm ne, stimmt nicht. Ich hatte mal einen Beruf, da bin ich wirklich jeden Morgen um 8 aufgestanden. Ähm, das war aber tatsächlich auch nix für mich, weil das sehr strikt und konstant war. Deswegen habe ich eben dieses Problem, dass ich wirklich mich selber disziplinieren muss, früh aufzustehen, um mein Zeug hinzubekommen.
Und fällt dir das generell schwer, das Selbst äh, Disziplinäre oder ist das nur bei bestimmten Themen schwieriger als bei anderen Themen?
Ich würde sagen, das ist bei bestimmten Themen deutlich schwieriger. Beispielsweise bei dem Schlaf ist es sehr schwer. Äh, beim Sport wiederum ist es einfacher, würde ich behaupten. Ähm, und bei Gewohnheiten, die halt wirklich also Sport kostet mich nicht sehr viel Disziplin, um dorthin zu gehen, aber früh Aufstehen eben schon, weil das irgendwie 'ne größere Überwindung für mich ist.
Ja. Bist du aber denn morgens, äh, nicht ausgeschlafen, wenn du früher aufstehst, oder was ist der Grund? Also, kann ja auch sein, dass du einfach zu wenig schläfst. Und, äh, dein Körper dir auch sagt: „Ne, äh, du so früh ist nicht.“
Ich bin wirklich morgens nicht ausgeschlafen, habe ich das Gefühl. Also, wenn ich morgens aufwache, ist es egal, ob es jetzt um 7:00 morgens ist oder um 9:00 oder um 10. Ähm, ich habe immer immer Schwierigkeiten, grundsätzlich aus dem Bett zu kommen, ähm, außer wenn ich wirklich muss, denn wenn ich wirklich muss, weil ich Termine beispielsweise mit anderen habe, die damit zusammenhängen, dann fällt's mir leichter, weil ich das eben einfach also ich habe ja keine Wahl dann.
Ja, dann ist ja so 'ne Art Zwang dahinter. Ähm, liegt es denn daran was bist du denn überhaupt für 'n für 'n Typ? Oder lass beim Schlafen mal bleiben. Bist du eher 'n Morgenmensch oder 'n Abendmensch? Das sind ja un also diese Eulen und Lerchen, ne, das, äh weißt du, welcher Typ du bist vom Biorhythmus her?
Also, ich habe es nie getestet, aber ich kann definitiv sagen, dass ich eher 'n Abendmensch bin. Also meiner Meinung nach. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich habe das Gefühl, dass ich abends sowohl produktiver bin als auch im Allgemeinen mehr Energie habe und einfach, ähm, die Motivation finde, Dinge zu erledigen.
Ja, okay, aber das deutet schon relativ klar darauf hin, dass du dann eher 'ne Eule bist, denn, äh, 'ne richtige Lerche ist nach, ich sage jetzt mal 8 oder 9 zu nix mehr zu gebrauchen. Und oder so relativ einfach.
Ja, genau, dieses dieses Phänomen kenne ich, genau. <chuckles>
Gut. Also zum einen darfst du das akzeptieren, weil gegen deinen Biorhythmus kannst du ganz schwer was ändern. Also, man kann den verändern, aber das dauert lange Zeit. Und das ist auch nichts, was man ständig verändern sollte, weil es deinen Körper aus aus der Bahn wirft, ne? Es gibt bei Fl Flugreisen zum Beispiel dann Zeitzonen ändern. Ah, das ist keine gute Idee, wenn man das ständig macht. Und es besteht ja auch bei dir gar kein Grund dazu, ne? Da wäre jetzt eher die Frage, wie sieht denn dein Abend aus? Also, wie viele Stunden schläfst du dann insgesamt?
Also, erstmal finde ich sehr interessant, dass man den nicht wirklich verändern kann. Das war mir vorher gar nicht bewusst, dass es wirklich Typen gibt, die sich dran halten sollten. Ich dachte, dieses frühe morgendliche Aufstehen ist eigentlich für jedermann was, wenn man sich nur lange genug dran gewöhnt hat. Ja, und das war 'n interessanter Punkt. Und ja, was die Frage, könntest du nochmal die Frage wiederholen?
Ja, das war die Frage nach deinem, ähm, wie wie ist dein Schlafengehens-Prozess? Also hast du überhaupt genug Schlaf? Also wie viele Stunden schläfst du? Und, äh, wie viel vielleicht liegt's ja auch da dran, dass dass wir an der Stelle 'n bisschen was ändern müssen, um damit du morgens ausgeschlafen bist. Und wenn du ausgeschlafen bist, dann ist dein Körper wahrscheinlich auch bereit, aufzustehen.
Ja, genau. Also, es ist tatsächlich so, dass ich sehr unterschiedlich schlafe, aber eigentlich immer mindestens, äh, 7 Stunden. D also, daran versuche ich mich wirklich zu halten, dass ich nicht zu wenig schlafe, weil sonst ist der ganze nächste Tag für mich irgendwie dahin. Deswegen probiere ich immer mindestens 7 Stunden zu schlafen. Aber, ähm, manchmal sind's dann 9, manchmal sind's dann 7, manchmal sind's 10. Also, ich habe da keine wirkliche Routine drin.
Ja, okay das ist ja erstmal nix Tragisches, die Frage: Wie gut ist dein Schlaf? Oder glaubst du, hast du 'n guten Schlaf, oder denkst du: „Ja ich brauche ja klar, 7 Stunden bin ich im Bett. Aber ich brauche schon mal 'ne Stunde zum Einschlafen und, äh, nachts wache ich noch mal auf und liege nochmal 1/4 Stunde wach.“ Oder sagst du: „Nö gar kein Thema. Ich gehe ins Bett und 10 Minuten später bin ich weg.“
Ja, 'ne gute Frage. Und zwar würde ich behaupten, äh, dass mein Schlaf gar nicht so gut ist. Eigentlich achte ich sogar darauf, dass es kühl in meinem Raum ist und dass es dunkel in meinem Raum ist. Aber ich erwische mich trotzdem häufig, wie ich einfach nachts aufwache, dann mal teilweise 20 Minuten lang wach bin oder manchmal sogar 1 Stunde wach bin, weil ich nicht wieder einschlafen kann. Und na natürlich schlafe ich manche Tage auch durch, aber häufig erwische ich mich einfach, wie ich wie ich aufwache und irgendwas anderes erledige, weil ich einfach nicht einschlafen kann. Vielleicht liegt es eben genau daran, dass diese Routinen, äh, nicht vorhanden sind.
Und w weißt du, warum du aufwachst, also sind das Dinge, die dich beschäftigen, oder ist das einfach willkürlich? Also
Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich aufwache, wenn ich den Tag über mich, äh, zu viel bewegt habe. Also, wenn ich wirklich so viel Sport gemacht habe oder so viel unterwegs war, dass ich, ähm, ja, ich bin, sowas wie 'n Magnesiummangel sich, äh, bildet und dass deswegen Krämpfe kommen, das passiert manchmal. Aber, ähm, im Allgemeinen ist das wirklich dann, wenn ich sehr viel unternehme, dass ich dann vielleicht nicht zur Ruhe komme.
Ah okay, dann gut. Also geo gegen Magnesium-Mangel, wenn du 's weißt, kann man ja was machen. Wenn man v vorher Magnesium nimmt, nicht erst, wenn der Krampf kommt, dann ist es zu spät.
Genau, ja, das habe ich gemacht.
Gut. Ähm, wie ist denn deine Abendroutine? Hast du da 'ne Routine, dass du deinem deinem System deinem Körper, äh, rechtzeitig genug Bescheid sagst, dass du demnächst ins Bett gehen wirst oder ist es auch sehr spontan, sage ich jetzt mal, ne? Und, insbesondere kein Fernsehen, kein Handy jetzt an der Stelle, aber, das weißt du bestimmt eh schon.
Ja. Also, ich muss leider zugeben, dass diese Routine quasi nicht da ist. Also, ich hatte schon mal Routinen, da habe ich wirklich jeden Abend vor 'm Schlaf eine 1/2 Stunde gelesen und bewusst auf eben Blaulicht vom Fernseher und vom Handy verzichtet. Oder war tatsächlich auch mal 'ne Zeit lang abends spazieren. Aber irgendwie habe ich das in den letzten ja, Monaten nicht wirklich beachtet, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, das könnte tatsächlich helfen.
Also, das wäre insgesamt wichtig, weil wir sozusagen für da da dass du deinen Körper sozusagen, dass dein Körper Bescheid weiß, dass du demnächst schlafen gehen willst, weil da bereitet er alles vor und 'n Teil ist halt Melatonin-Produktion, die wegen dem Blaulicht unterbrochen wird. Also, wenn man am Fernsehen oder Handy unterwegs ist. Aber, insgesamt ist der ganze Prozess des Runterkommens eben unterstützend äh, auch nicht zu spät essen, ne? Also 3, 4 Stunden vorher sollte man auch nix mehr essen, damit der Magen nicht beschäftigt ist, weil ansonsten wird die Nacht auch unruhig und so bekämst du halt 'ne andere Qualität in deinen Schlaf und dann würdest du morgen, glaube ich auch morgens auch viel leichter aufstehen können, selbst wenn es mal 'ne Stunde länger ist, aber, äh, einfach. Du springst eher aus dem Bett, weil du ausgeschlafen bist und nicht noch so 'n bisschen Lag hast, ne?
Ja, verstehe ich. Was äh, du hast grad das Thema Essen angesprochen. Nicht zu spät essen. Ähm, ist 'n guter Punkt. Vielleicht hast du noch 'n Tipp, ähm, darauf bezogen, was man vielleicht essen sollte, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich abends dann ein Steak, äh, zubereitet, dass es, äh, selbst wenn es 4 Stunden vorher ist, äh, nicht so gut ist für den Schlaf. Gibt es da bestimmte N Nahrungsmittel oder, ähm, Produkte, die einfach hilfreich sind für den Schlaf wie Tees zum Beispiel?
Ne, so super drin bin ich jetzt nicht. Ich meine, Baldrian und sowas hilft natürlich schon, ne Aber jetzt vom Essen her also, ich weiß, dass zum Beispiel leichte Sachen natürlich Reis oder Nudeln äh, die sind innerhalb von 2, 3 Stunden normalerweise verdaut. Was, äh, so ein richtiger Killer ist, ist meines Wissens Pizza, die braucht 6 Stunden. Also, abends 'ne Pizza essen ist keine gute Idee.
Okay.
Äh, wie das generell jetzt mit Fleisch und anderen Sachen ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber da gibt es bestimmt da informiere dich gerne mal. Frag ChatGPT oder sowas, ne, d d der weiß das an der Stelle. Äh, wichtig ist einfach nur, dass du es dass man das weiß. Und dann wird nämlich einfach der Schlaf auch ruhiger. Und das ist halt auch der Weg, ähm, jetzt, weil wir ja eigentlich von den Habits kamen. Äh, wenn du mal verstanden hast, wofür das gut ist, ja dann ist die Hemmschwelle immer 'n bisschen kleiner, das dann doch einzuhalten. Und vielleicht stellst du dir auch 'nen Wecker und sagt: „Okay, ähm, zumindest um 10:00 oder sowas“. Jetzt nur als Beispiel, dass er dich daran erinnert. Nur so eig so langsam könnte ich mal Richtung Bett denken. Du musst ja nicht wie 'ne Marionette dann anspringen. Aber, äh, nur als Reminder, ne, dass dass sich so 'ne kleine so 'n Rhythmus einfach einbildet ausbildet, nicht einbildet, ausbildet. Und die halt auch da 'ne Unterstützung gibt, dich immer wieder mal darauf hinzuweisen: „Ah, okay, wollte ich eigentlich machen“. Und dann fällt es vielleicht auch leichter.
Okay, vielen Dank. Okay, verstehe. Das ist wirklich 'n guter Punkt, ähm, dass ich mich eben genau auf diesen Schlaf richtig vorbereite, weil das muss ich ja, wie gesagt zugeben, dass ich das nicht wirklich gemacht habe. Und ich glaube, das könnte wirklich 'n echter Gamechanger sein für mich, dass ich eben es wirklich schaffe, früher aufzustehen. Gut, das, äh, schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Hast du vielleicht abschließend noch 'n kleinen Tipp dazu, den wir noch nicht genannt haben?
Also, wenn dir noch Gedanken im Kopf rumgehen, hilft manchmal auch 'ne To-do-Liste für 'n Folgetag zu schreiben. Also, wenn das noch was ist, was dich eh vom Schlafen abhält. Aber das klang jetzt nicht unbedingt danach, ne, das wäre aber auch noch so einer von den Top Tipps, weil damit's aufgeschrieben ist, weiß dein Kopf: „Äh, ist aufgeschrieben, muss ich nicht mehr drüber nachdenken.“
Okay, also einfach Dinge für sich abhaken vorm Schlaf quasi, dass man nicht mit den Gedanken ins Bett geht, mit denen man abends, äh, eben konfrontiert ist, sondern das einfach einmal los wird, indem man es abschreibt, so habe ich das jetzt verstanden. Gut, das ist auch ein cooler Tipp. Ja, vielen Dank. Ähm, ich hatte gar nicht erwartet, dass du so viele gute Tipps hast, wie man früher ins Bett kommt und auch mehr Energie am nächsten Tag hat. Also, ich muss echt zugeben, dass das Gespräch, äh, wirklich gut war und dass du eine echt ruhige und angenehme Art hast. Danke schön.
Ja, super, gerne. Danke dir.
Dann bis auf Wiederhören. Tschau.